А, расскажи, чему научила тебя 1 серьёзная ошибка?
Ой, ну, наверно, вот моя такая 1 серьёзная ошибка была именно связана с карьерой. То есть я подписалась на контрактную работу как бы в таком месте, что вообще это решение было абсолютно необдуманным, глупым, наивным, и это была однозначно ошибка. То есть что-то из этого хорошее вышло Ой, ну, там, в общем, ситуация была такая. То есть я была как бы новой эмигранткой. Я была в школе, и в старшей школе я поступила, меня приняли на такую очень эксклюзивную программу, где тебе спонсируют учёбу в топовом университете в этой стране.
Мгм. <chuckles> Ты сразу это поняла? Ага. Так, мгм.
Э, и за это ты должен как бы отработать 6 лет в этой индустрии. То есть кто спонсирует. Да.
Ого. В этой же стране?
Да-да, то есть всё в той же стране. Причём на тот момент, когда ты, как бы, подписываешь этот договор, ты не знаешь то есть, во-первых, ты не знаешь, как как тебе понравится ли на учёбе, потому что тебе ты тока, как бы, это в конце школы ты подписываешь договор, ты ещё не начал учёбу.
Мгм. Мгм, мгм.
Во-вторых, ты не знаешь, на какую именно позицию ты попадёшь.
Почему? Ну, ты же выбираешь специальность, а, уже сразу и, соответственно, ты по ней работаешь, нет?
То есть Ну вот, они как бы обещают, что ты будешь работать по специальности, но там такая, как бы, звёздочка есть, что в принципе, работа
<laughs> Мелким шрифтом. <chuckles>
Да, мелкий шрифт, то есть, в принципе, работать по специальности скажем так, работать не по специальности. Например, ты отучиваешься на маркетолога
А. Так.
и твоя профессия- это просто, я не знаю, составлять "Эксели", там, ну, м, с ценами, окей, траты, допустим, на, там, на к на ручки. Скока <chuckles> скока ручки, скока компания тратит на закупку ручек. То есть, видишь, ты же работаешь с какими-то деньгами, то есть что-то ты продвигаешь, ты же не молы не полы моешь. Так что это по профессии.
Э, офигеть! <laughs> Ну, странноватая логика, но да, допустим. Вроде как бы не сильно противоречит она действительности, да.
Да. Да, то есть это такое, знаешь, как это, мы тебе обещаем работу по профессии, тока, знаешь, скрестили пальцы за спиной. <chuckles>
<laughs> Так. И как ты, э, вот, ну, то есть эт эта профессия, которую ты выбрала, она потом не соответствовала, а, вот работе, я так поняла?
Ну, см ну, смотри, я как бы ви выбрала профессию, которая мне очень нравится. То есть именно к учёбе у ме у меня никаких претензий нету. Но я как бы была новый эмигрант, и как бы, в принципе, мне особо некого было спросить. То есть я сама как-то приняла это решение. И, в принципе, на тот момент это решение казалось абсолютно правильным, потому что это такая эксклюзивная программа, туда ещё поступить надо было.
<chuckles> Ага. Ну, понятно, да, что не не каждый сможет.
И Да, и но, по сути, я погна погналась за какими-то маленькими деньгами, потому что учё вот они спонсировали учёбу. Учёба сама по себе стоила очень мало, то есть по таким общим стандартам. И у меня я уже поступила на другую программу, которая тоже спонсировала полностью учёбу. То есть мне дважды спонсировали эту учёбу. Так что, в принципе, в плане денег мне волноваться не было смысла.
Мгм. Ага. Так, а что тебя не устраивало тогда?
Вот, я как бы закончила учёбу, всё было классно. Я поступила на именно получила позицию такую очень хорошую в своей сфере. То есть я понимала, что лучше, чем эта позиция, у меня не будет, это потолок в этой индустрии.
Мгм. Так.
И я начала. И по с по сути, я уже, наверно, недели через 3-4 поняла, что, божечки, надо бежать отсюда.
Что <laughs> А куда 7 лет? <chuckles>
Да, 6, всего лишь 6 лет. <chuckles>
Ой, ше шесть шесть лет, да.
Вот, ну, вот мне бы
И, а, и ты не можешь а если ты разрываешь контракты, что происходит?
Вот и <chuckles> там такая ситуация была, что когда Во-первых, когда я подписывала это этот контракт, то есть все вот другие дети, как бы, ну, по сути, дети, которые подписывали этот контракт. Нас просто посадили в комнату с каким-то большим страшным дядькой. Он нам даже не дал прочитать контракт. Он просто говорил: "Вот 1 страница, э, на на ней написаны ваши условия, подписывайте. 2 страница, на ней написано ещё что-то. Подписывайте".
Мгм.
То есть я даже контракт не прочитала, понимаешь? Какая на вот, ну, просто какая глупость. <laughs>
Офигеть! Мгм, м. <chuckles> Но, может быть, в твоей голове это было как-то по-другому, выглядело всё, и ты поэтому ты думала, что всё так и будет, э, ро э, ро розовые такие вот, э, мечты.
Да, ну, видишь, как бы это элитная такая программа. Это какой-то взрослый дяденька мне говорит, типа: "Не бойтесь, всё будет хорошо". Так что я верю, чего я там се восемнадцатилетняя дурочка, я верю.
<laughs> <chuckles> Так, а что случилось-то, когда ты узнала, что вот это э, ты совершила серьёзную ошибку, и что дальше, вот какие твои действия были, что ты предприняла?
Мгм. Ну, смотри, во-первых, я прежде всего попыталась исправить ситуацию на месте. Как бы прежде чем пытаться А, и кстати, насчёт контракта я подписала там такой же, э, строчку, что этот контракт я его разорвать не могу. То есть единственный, кто может его разорвать- это сама, как бы, компания.
Каким образом? <gasps> Обалдеть. Работодатель.
Да, то есть я не могу, допустим, сказать: "Вот, забирайте обратно деньги, я пошла". <chuckles> Нету такого. Это, понимаешь, в рас в рабство меня з взяли. <laughs>
<chuckles> С ума сойти. И что и что? Как в как ты вышла? Что получилось? Или ты до сих пор там? <laughs>
Не не, я вышла. <chuckles> Я в итоге отработала тока 2 года и смогла бежать оттуда, так что у нас такой happy end, так сказать, но
Ага. На 2 года это тоже, знаешь ли.
Да, это тоже было, как бы, очень сложно, э, добиться этого. Но, знаешь, меня этому научила ошибка многому. То есть, во-первых, читать контракты. <chuckles>
<chuckles> Да, было бы неплохо. <chuckles>
Н было бы неплохо. И се ой, и сейчас я настолько просто зачитываю эти контракты. То есть, когда я подписывала контракт на, вот, квартиру, на аренду, в которой я живу, я арендодателя просто замучила <chuckles> своими вопросами: "А тут поправь, а тут добавь". Просто бедный мужик, жалко его. <laughs>
Мгм. <chuckles> Но он пошел на всё это?
Да, то есть он пошел на это, но вот я прям там каждое слово в каждое слово вчитывалась, даже попросила его поменять, как бы, формулировку каких-то предложений, чтобы они звучали немножко по-другому.
М.
То есть это в
Так.
это такая ситуация. А во-вторых, я поняла, что не всё то, что считается каким-то путём для отличницы- это на самом деле правильные пути. <chuckles>
<laughs> То есть, э, как как сказать, бесплатный сыр в мышеловке, ты это имеешь в виду?
Ну, знаешь, это больше такое, что я как бы всё делала по правилам. То есть я поступила на эту элитную программу. Вс то есть все такие: "Вау, классно, как ты туда поступила?!" Но как бы по сути я туда пошла не потому, что я действительно понимала, что мне это 100 % подходит, а тока потому, что это, ну, как бы считалось такой очень престижной программой, точка. То есть я пошла за каким-то престижем.
Мгм. Но вообще, м, многие так поступают. Это нормально а, как бы нормальное решение. Потому что, возможно, ты же ты же не знала, что ты будешь делать в конечном итоге, там. Ты представляла себе действительно престижную работу, которая, возможно, откроет дальше двери, а, в крупные компании.
Ну да. Ну, видишь? Мгм. Мгм. Да, но в итоге, как бы, всё оказалось не так, то это дес то есть, действительно, это была какая-то как ловушка. То есть, кому как повезёт. Есть такие, что они устроились хорошо. И им, в принципе, то есть, даже, т допустим, такие условия, которые мне казались дикими, им было окей.
Мгм. Мгм.
Э, то есть есть люди, которые устроились, но, в принципе, как бы эта конкретная программа уже после того, как я начала работать, я поняла, что там проценты людей, которые действительно довольны этой программой- это, может быть, в лучшем случае 20 %. Все остальные, также, как и я, <chuckles> пытались бежать.
Мгм, мгм. Мучились. Да, да.
Да.
А а вот ты говоришь, что это тебя научило читать, э, договор. А что ещё, вот, э, и и, как бы то ты вынесла ещё из этого урока? Что ты вот 2 года мучилась, э, что дальше было, вот как ты?
Мгм. ну, смотри, во-первых, там, как бы, я пришла такая, знаешь, вся на позитиве. Вот там <chuckles> девочка такая пришла вам будет <chuckles> работать. Но и тут же, как бы, попала в такое место, где это такая сфера, где там одни мужчины.
<chuckles> Ага.
То есть я там была фактически 1 из единственных девочек, и
<clicks tongue> С ума сойти. <laughs>
Да. <chuckles> И это ладно, но там, как бы, понимаешь, само само начальство, оно, как бы, было такое, то есть она Оно было странное, мягко говоря. И, допустим, мой начальник, он у него, ай, ну, это будет смешно с звучать, но, как бы, у него немножко проблемы с головой были, наверно наверно, каждый работник когда-то сказал это про своего начальника, но там действительно <chuckles> Он
<chuckles> В смысле? <laughs> Так, а что он делал?
он как бы не умел правильно оценивать, э, всякие социальные ситуации. То есть он, допустим, не понимал, что если ему говорят: "Привет", то, ну, он, по сути, обязан сказать обратно: "Привет".
М. Ну, это нормально. Нет?
Ну да, а он как бы не понимал. То есть у него что-то там, <laughs> какие-то там кабе кабельки не соединены были, он не понимал этого. <laughs>
<chuckles> <laughs> И что он отвечал? Он просто убегал, что ли? Или что?
И Да, понимаешь, то есть я пришла такая девочка новенькая в офис, там аля-улю, я я пришла работать. И я своему начальнику говорю: "Приви здравствуйте, добрый день, приятно познакомиться, там, бла-бла-бла". А он просто разворачивается и уходит, <chuckles> понимаешь?
Так. Ага. <laughs> Так, и это просто ужасно. И что ты делала? Ты перестала с ним здороваться?
И я така и я да, и я я такая стою в шоке вообще, что произошло. <laughs> Как бы я ничего такого не сказала, и я ну, я пыталась как-то дальше всё-таки наладить контакт. Я дальше с ним здоровалась, всё, но он всё ещё как бы никак мне не отвечал.
<laughs> Мгм.
И в итоге я на каком-то этапе просто перестала с ним здороваться. Зачем мне с ним здороваться, если он мне не отвечает, если он уходит?
То есть, в смысле, вы <chuckles> то есть он ни разу с тобой не поздоровался?
Он не поздоровался со мной, а потом где-то, наверно, через месяц я перестала пытаться и перестала с ним здороваться утром, и он меня как-то вызывает к себе в кабинет. Я захожу, я кулю то есть, ну, как бы: "Здрасте, <chuckles> что случилось?" <chuckles>
Мгм. <laughs>
И он говорит: "Слушай, а почему ты со мной утром не здороваешься?"
<laughs> Вопросики к тебе. <laughs>
Ну понимаешь, то есть к такому меня ни учёба, ни жизнь не готовила. И, наверно, я действительно научилась быть готова ко всему. <chuckles> Даже всяким таким моментам, которые, ну, я не знаю, как это описать вообще, что это такое.
Мгм, мгм. Это да. Неадекватность. <laughs> Что это такое? <chuckles>
Да. И, например, вот так пример такой, как я этому научилась. Был какой-то этап, что, начальник решил, что это выглядит как-то не не по фэншую, <chuckles> что есть мусорка в офисе. <chuckles> И туда бумагу выбрасывают.
Мгм. Так, интересно, интересно, а где она должна быть?
Она должна быть где-то там на кухне, в туалете, но, как бы, в офисе не должно быть никаких мусорок.
Мгм.
И то, что мы там какая-то у нас, помойку мы завели, ну, б бумагу же куда-то или конфетку, обёртку надо же выбросить.
Ну да, это нормально.
Вот, так что он отменил мусорку в офисе.
<laughs> Господи, я не могу, как ты там работала? <laughs>
И. <laughs> <laughs> И мы и мы сначала такие были, что вообще, что за бред?! А потом тут же, знаешь, буквально через секунду я поняла: так, окей, хорошо. <chuckles> И пот
То есть ты ты стала более спокойной, ты хочешь сказать, после вот этого всего чудачества?
помимо сво того, что стало более сво спокойно, то есть, окей, запрещено мусорки, э, запрещено держать мусорки, но, как бы, мусор всё равно скапливается там, п <chuckles> э, бумагу же мы не будем съедать <laughs> потраченную. Куда его деть? То есть и так получилось, что мы все работники в офисе, просто каждые, там, 10 минут мы выходили из офиса и шли что-то выбрасывать. <laughs> То есть нас в офисе не было
Мгм, мгм. <laughs> А вдруг? <laughs> <laughs> А было а было такое, что кто-то встаёт, это: "О, и мою бумажку захвати". <laughs>
Не не не не не, мы все были, как бы, подготовлены. Каждый ответственен за свой мусор. Э, каждый там каждые 5-10 минут идёт куда-то, там, как бы до кухни ещё дойти надо было. Это было далеко. Идём на кухню выбрасывать мусор. В общем
<laughs> Мгм, мгм. <tsk> Чокнуться, вообще.
Да, через пару месяцев до него д наконец, дошло. Он позволил вернуть мусорки в офис. <laughs>
О! Слушай, ну, вообще, на самом деле я очень рада, что ты это со смехом г э, вспоминаешь, потому что, ну, э, 2 года вот этого всего, странностей этих, это, ой, вообще. <laughs> Ну.
<chuckles> Ой. <laughs> М-да. <chuckles> Да, так что я как-то я готова теперь ко всему. <laughs>
<chuckles> Ну, что, тоже неплохо, в принципе. Спасибо тебе большое за твою историю. Было очень интересно, весело, и я надеюсь, мы ещё поболтаем с тобой.
Да. <chuckles> Большое тебе спасибо за Было очень приятно поболтать. И всего хорошего.
Всего хорошего.